Eu estou com uma situação que eu queria, na verdade, desabafar um pouco, mas se você puder me dar uma dica, um conselho também, eu vou agradecer muito, sabe, que assim, eu estou passando por um momento que eu não sei se a transição assim da vida, a questão na minha casa, também algumas coisas no trabalho, acaba que eu estou ficando uma pessoa que está, sabe, aquela pessoa que se entedia muito fácil, sabe, qualquer coisa assim eu estou fazendo, "uau que legal", e do nada, "ah não perdeu a graça deixa eu ver outra coisa", e muitas coisas estão me levando às vezes a gastar só por tédio, ah estou entediado vou ali vou ali no Costco, vou ali no Walmart, vou comprar alguma coisa só para, como você diz, falar que comprei, só para me sentir melhor, e eu não sei se isso é uma fase, eu não sei se talvez isso seja alguma coisa ruim, ou se seja uma coisa boa que me faz bem, não sei, não sei como é que você pode me ajudar com isso, na verdade?
Ah, tá ótimo. Sei. Uhum. Uhum. Está joia, vou tentar te ajudar, até para eu entender um pouquinho melhor, me fala uma coisa, você já percebeu, quando você costuma gastar por tédio, se existe uma situação específica?
Uhum. Olha, hum às vezes eu gosto de gastar por tédio, assim, quando eu estou no trabalho e, exemplo agora final de ano muitas vezes a gente vai e trabalha mais para cumprir hora, porque, de verdade não tem demanda, a gente só vai porque tem que estar lá, e aí às vezes eu olho e falo: "Poxa falta 3 horas ainda para eu ir embora", aí eu olho o celular e falo: "Acho que eu vou pedir aqui um um delivery, eu vou comprar um café", alguma coisa, assim, sabe? Então, aí eu percebo que nesse momento são por tédio porque nem é por fome, nem é porque, assim, às vezes nem é que, ah me deu vontade, não mas é uma vontade que dá para ver se, sabe passa o tempo, <chuckles> pelo menos a espera pela comida faz o tempo passar mais rápido. <laughs>
Uhum. Sei. Uhum. E e me me fala uma coisa, quando você está nessa situação de tédio, você tem assim coisas específicas que você compra nessas situações ou é aleatório?
Sim. Olha, hã, geralmente quando é no trabalho, eu compro alguma coisa para comer, um café que nem eu falei ou então eu compro um sanduíche, alguma coisa assim, mesmo tendo levado o almoço e tendo comida eu olho e falo: "Não, vou ficar mais 4 horas aqui então já vou lanchar por aqui mesmo, vou chegar em casa não". E quando é alguma coisa, assim, se eu tô em casa eu geralmente eu gosto de comprar alguma coisa para casa, ou então também, assim, algum eletrônico, alguma coisa que eu olho e falo poxa, tá faltando tal uma Alexa por exemplo para casa, para o para o quarto do meu filho. E aí eu vou lá do nada, a minha esposa: "Ué que que você fez?". "Não, foi ali comprar um negócio e tudo". E ela: "Mais outra?". Eu falei: "É, mas estava precisando, né?". Então assim, eu sinto que está sendo às vezes, assim, mais nisso, cada lugar tem um um um tédio diferente, sabe?
Uhum. É. Uhum. É. Sim, e me fala uma coisa, essa essas compras que são impulsionadas por tédio, você acha que elas chegam a afetar seu orçamento ou não?
Olha, até que não porque, assim, a gente aqui em casa, a gente tem esse hábito de até mesmo que a gente vai gastar assim à toa, a gente coloca por exemplo no orçamento. Tem lá água, luz, telefone, casa, carro, essas coisas, e eu coloco também, assim, uma parte que é só por exemplo o que é da minha esposa, uma parte que é pra mim ou seja vamos supor, assim, que sejam $200 aí eu falo pra ela, falo: "Olha, esse dinheiro, até se você quiser jogar para o alto, você faz o que você quiser que não afeta a gente."
Hum. Uhum. É, é aquele negócio, ela pode fazer as unhas, você vai cortar seu cabelo, você precisa de alguma repor alguma coisa ou até mesmo essas compras que são mais, eh, impu impulsivas né.
Uhum. Exato. Isso. Só que, assim, teve uma vez que aí eu já tinha gastado o meu limite assim do que eu tinha naquele mês, e aí foi quando, assim, quando eu vi eu já tinha gastado algo que não de algo que não devia, foi quando eu olhei e falei: "Não, espera aí, será se tem alguma coisa errada comigo?" sabe, foi aquele, assim, aquela luz aquela luz vermelha, assim, que me fez parar pra pensar.
Uhum. Sei. Já d E me fala uma coisa, depois que você faz essas compras, normalmente como você se sente? Imedia imediatamente depois.
Sim. Não, imediatamente, eu me sinto bem, mas depois que eu chego em casa, eu falo: "Poxa, mas acho que eu não precisava disso", às vezes eu devolvo, mas quando é, assim, comida, não dá para devolver, às vezes, eu compartilho com algum colega no trabalho e tudo, mas geralmente, assim
Uhum. E vo você pensa e você che você chega até a se arrepender.
Sim, sim, grande maioria das vezes, sim.
Aí, isso é uma coisa muito boa, porque você já tem uma con você tem primeiro uma consciência financeira, que você já mantém o orçamento da sua família sob controle, fora esporádicas vezes que saiu e você já tem a consciência que você faz essas compras impulsionado por tédio e você muitas vezes se arrependendo e tendo a condição, você chega e fala: "Não, isso aqui, realmente, eu não preciso, eu vou devolver e não vou gastar esse dinheiro".
Hum. Uhum. Sim, sim, uma vez eu comprei um videogame, sendo que meu filho já tinha 1, ele tinha 1 Playstation, mas eu comprei 1 Xbox, falei: "Não é porque tem jogo que não tem", aí, quando eu vi, nem eu nem ele, a gente estava jogando, eu falei: "Não", ficou o negócio lá em casa 2 semanas, falei: "Olha, vou devolver", usei só uma vez e peguei o dinheiro de volta, mas, assim <chuckles>
Uhum. Ai, que bom, é, você se você recupera, você se arrepende recupera, né? O que o que eu posso te falar, é que você tem que tentar identificar quais são esses gatilhos de tédio que te fazem, eh, acabar faze tendo esse padrão de compra desnecessário.
Sim. Entendi.
Você você consegue identificar qual o que te deixa entediado além do de estar no trabalho, sem ter muito o que fazer, um ou em casa, em qual momento que você fica entediado e te dá esse gatilho, "Poxa vou vou deixa eu dar uma olhada aqui na Amazon".
Uhum, olha, hum, se bem que você fazendo essa pergunta me faz pensar um pouco sabe? Por exemplo, isso começou tem uns 2 meses, e já tem uns 3 meses na verdade, que a gente tem passado, assim, por umas questões, assim, familiares com a nossa família no Brasil que tem sido, assim, muito difícil, sabe, qual para gente. Então assim, eu acho que talvez seja isso que esteja me afetando porque, que esteja me afetando, porque às vezes eu sinto, assim, vem aquele desconforto, vem aquela, assim, um pouco aquela tristeza, assim, um pouco até angústia, assim, para falar a verdade. Eu converso com a minha esposa sobre isso, ela fala amor mas não se preocupa, a gente está aqui, eles estão lá, a gente não pode, como se diz querer ajudar quem não está aqui perto, sabe? E assim
Uhum. Sei. Uhum. Sei, tem existe uma distância física, né?
Exato, e eu acho que isso muitas vezes é o que, como se diz, isso acaba me fazendo, assim, perder um pouco o eixo e acaba que eu fico é aí onde entra o tédio como se diz não, que eu estou fazendo eu já fico distraído, aí já vou me entediando, aí eu busco alguma coisa, assim, para me entreter sabe, eu acho que está sendo isso na verdade, não sei.
Ah sim, primeiro, assim, eu sinto muito não é que você está passando por esses problemas, e eu penso assim, o que o que o que o uma uma técnica que você pode fazer para te ajudar, quando você sentir que você tá fazendo uma compra por impulso, você tem que ter você pode usar uma técnica para adiar essa compra. O que que você faz? Você, ah, você vê um negócio, "olha eu vou comprar isso aqui, não sei o quê", você fala: "Espera um pouquinho, vou deixar aqui no carrinho, e eu vou tomar uma água, vou tomar um café, aí na volta eu compro". Talvez nesse nesse nesse caminho e nesse café, você pensando quando você volta você fala: "Ah quer saber? <clicks tongue> Eu não preciso disso". E já passou o tédio.
Obrigado. Hum. Hum. Hum? <laughs> Entendi, você falando eu lembrei do meu pai na época era: "Pai, vamos comprar aqui tal coisa, na volta a gente passa e compra", e a gente nunca passava. <laughs>
Esse esse é o é o ditado dos pais, né? "Ah não, pode deixar, na volta a gente compra". E não não existia volta, né? Então, isso isso é um é uma boa técnica para você tentar pensar, você fala: "olha", você vê uma coisa, "olha que legal, eu vou comprar". Você deixa no carrinho, e você sempre faz isso, antes de comprar, vai fazer alguma coisa. Toma uma água, dá uma volta, sai sai de casa, se você está no trabalho você levanta, toma um cafezinho, pensa, aí quando você volta você até se for uma coisa de comida, fala realmente eu estou com fome, ou não estou com fome? E aí, essa esses 5 minutos que você tira antes de finalizar, muitas vezes, se for uma coisa impulsionada e desnecessária, você vai acabar não comprando, já vai te poupar de todo esse processo.
Isso. Uhum. Uhum. Sei. Entendo, entendo. O que eu percebo, assim, sabe, que muitas vezes parece que é até assim, uma coisa eu acho que as lojas também já têm isso como se diz, pega a gente meio que vulnerável, e aí começa a oferecer coisa e a gente acaba comprando aquilo que muitas vezes não precisa, que é o que tem acontecido ultimamente, sabe? Não sei.
Sim. É o hoje em dia o ser humano ele é bombardeado, né, de ofertas no celular, na televisão, qualquer lugar, você entra num num num café, hoje em dia todo lugar tem uma tela te oferecendo alguma coisa. Né, então você é bombardeado realmente, então, por isso que a gente tem que ter essas técnicas, como, por exemplo, você pode criar uma uma alternativas de coisas que que você goste de fazer, por exemplo você está entediado, eu não sei o que que você gosta de fazer mas você fala: "Poxa, eu estou em casa entediado, ah eu vou vou dar uma volta, vou sair, ou eu vou", se você tiver uma academia, você fala vou quer dizer eu vou eu vou descer e fazer 10 minutos de esteira. Que aí você já
Uau. Hum. Uhum. Uhum. Uau, essa é uma boa ideia.
você você oxigena seu cérebro e passa o seu tédio, vem uma dopamina junto que vai te ajudar, e você f ter uma alternativa para acabar com esse com esse tédio sem passar por essa experiência de mesmo devolvendo, é uma coisa que é f meio frustrante, você compra, aí você tem que ir lá voltar, devolver, então você se poupa disso.
Uhum. Exato. Não e sem contar que, assim, ok, eu não gastei muitas vezes, eu gastei, tive a devolução, mas a questão da gasolina, também, o tempo, que é algo que a gente nunca recupera e, assim, você falou uma coisa que eu achei interessante, porque eu gosto muito de ir na academia, então, assi talvez seja uma uma boa um bom escape, assim, na verdade, porque lá também, não só tem academia, tem piscina também, às vezes, eu dou umas nadadas, eu gosto de treinar, também, minha maneira de nadar, eu acho que é isso, talvez, assim, trocar um impulso pelo esporte, eu acho que vale a pena, vou te vou tentar também, acho que é bom.
Sim, é o seu tempo. Ah, então. Então. Ah,é olha, é a melhor coisa, porque isso você faz uma natação ou você só desce ou você caminha entre um um ambiente com árvores, com um jardim bonito, só essa essa volta que você dá, já te dá uma uma você já dá uma respirada e você já volta com outra ideia e, assim, o que estava te entediando passa, porque, aí, você já pensa: "Eu olha o que que eu vou fazer agora, eu posso fazer tal coisa, eu vou pegar minha esposa, vamos dar uma volta, vamos comer fora", você já pensa em outras coisas e quando você vê o tédio passou.
Sei. Uau, gostei, gostei. <chuckles> Não, e é bom que, também, a gente fica em dia, também, assim, no contato físico um com o outro, a minha esposa, essa questão, assim, da intimidade, de estar junto, gostei, nossa, de verdade, gostei da dica, porque, assim, me fez ver que eu tenho muita coisa, assim, que eu não preciso estar nesse recurso de estar comprando, assim, por impulso, nem por tédio, né, na verdade, mas, assim, obrigado, eu vou pôr em prática e, aí, depois a gente eu te conto como é que foi, mas, assim, eu acho que vai dar certo porque, assim, são coisas que eu não tinha pensado antes, mas que me fez ver o problema com um por outro lado, sabe, melhor, realmente, 2 cabeças pensa mais que 1. <laughs>
<chuckles> Sim, exatamente. Ai, que bom. Ai, que bom que eu pude te ajudar um pouco, estou aqui para isso.
Não, valeu obrigadão, cara, a gente se fala, então até mais.
Nada, até.